Ah, kasi ano para sakin sobrang gagaling nila 'tsaka nung una kasi di ba hindi pa naman ako totally fan parang nung, nung unti-unti na akong nahahatak parang unti-unti ko rin silang kinilala. Halimbawa nung una kong narinig yung ano, um, nung una ko silang nakilala I mean nung ano, kilala ko na sila before pero hindi talaga ako interested sa kanila. Tapos ang ginawa ko parang may ano kasi may sikat silang kanta tapos parang na-ano na nagustuhan ko tapos after no'n parang sabi ko, "oh, maganda pala" parang naging interested ako sa kanila kung paano nabuo yung grupo nila, kung ano yung mga ah, kung paano sila nagsimula ganyan so ano parang simula nung unang-una May vlog kasi sila, eh, ng una pa lang nung hindi pa sila sikat, ah, talagang pinanood ko yun nung mga ano pa mga 2019 ata yung nag start. So, oo ini-inisa-isa ko yung vlog nila parang nag-binge-watch ako nung panonood ng mga vlog nila paisa-isa hanggang sa ma ano present para lang magi malaman ko kung ano ba talaga yung nangyari, kung paano sila ano, kung paano nabuo yung grupo nila 'saka kung gaano talaga sila ka-close, ayan.
Hmm. Mm. Ah, ang galing. Oo. Ay, matagal na rin, ah. Oo. Eh, kuwento mo naman din sakin yung karanasan mo dahil bilang ito yung pinakauna mong pinuntahang concert, ano yung pakiramdam mo, ano yung mga obserbasyon mo ganyan sa unang concert na yan?
Ah, siyempre ano nando'n yung pakiramdam ko na excited kasi siyempre unang concert yun, eh, nando'n yung ano, eh, totally di makatulog pag bago umalis kasi nga siyempre 1st time mo lang makakapunta makakapanood ng gano'n sa live. Kasi napapanood ko sila sa TV lang pero yung mapapanood mo talaga sa live talagang kakaiba kasi iba yung ano yung performance talagang ma-ano ka makakapag dam ano, makakabagdamdamin yung talagang kumakabog yung dibdib mo pag napapakinggan mo yung ano yung mga music nila yung beat ng kanta tapos yung sasabayan pa ng lights nila talagang maaano ka ma a-amaze ka talaga na do'n sa panonood. Aside do'n siyempre parang ano din, um, yung parang gusto mo pa ng umulit gano'n yung pakiramdam ko kasi parang bitin tapos sabi ko, "gusto ko pa nang 1" gano'n or kaya "wala na ba talaga?" Nung after nung concert parang sabi ko, "wala na ba talaga? Kasi parang nabitin ako" gano'n, ayun.
Oo naman. Oo. Hmm. Bagbag damdamin? Oo. Tama. Oo. 'Yun, oo. Kaya nga. Oo. Ayan, oo nga, eh. Ano naman yung na-observe mo do'n sa paligid sa concert, ano ba yung, ah, parang environment do'n nag nagkakagulo ba, sigawan yung mga ganong obserbasyon mo dahil bilang o unang concert mo nga tong napuntahan?